Eh, certo, ma no, ma immagino. Comunque c'è una fla una frase che ti piace che ti piace proprio in napoletano, non lascia stare il significato, magari proprio ti piace tanto
Una frase che che mi piace tanto.
E me la vuoi dire? Cioè che ti esprime qualcosa.
Eh, questa è una domanda interessante, uhm non lo so, lo sai? Non mi viene in mente, uhm, tipo, uhm
Non ti viene in mente. Beh, magari non sono cose abituali, ecco, quindi sicuramente cioè magari chiederti degli
Sì. No, ma perché in realtà è tipo un bloc un vuoto, perchè, ehm, ce ne sono tantissime, cioè proprio tante.
<chuckles> Ma è sempre così in realtà, quando ti chiede qualcuno qualcosa
Sempre così. Mi vengono solo, uhm, parol uhm, paroline, oppure cose che io metto nelle frasi, come ti dicevo, per dare più enfasi o anche a volte per accorciare, perché il napoletano può essere utilizzato molto bene, mhmm, per accorciare.
Le singole parole. Beh, comunque com'è che ti diceva tua mamma, alla fine?
<chuckles> Diceva "sgarrupo", <chuckles> diceva così.
"Carrufa", io questa qua me la devo ricordare. <chuckles>
Sì, ma io io a volte l'ho anche cercata, eh, non non penso che esista, non lo so, <chuckles> non lo so da dove le è venuta.
Guarda, devo dire che è stato ma davvero interessante, mi è piaciuto davvero tanto questo questo, mhmm
Sì, ri ridere de delle mie strane, uhm, difficoltà con una cosa in cui in realtà sono cresciuta. <chuckles> No, ti ringrazio io per le risate, e per avermi fatto esorcizzare un poco questa questione del napoletano. Io sto seriamente pensando di prendere tipo delle delle lezioni, solo che non penso esistano degli insegnanti di napoletano. Dici tu.
Esatto! <chuckles> Guarda, ti ringrazio tantissimo. <chuckles> Eh, potresti provare, testi provare. <chuckles> Grazie mille!
No, grazie mille a te.